Ca sĩ, a, ca sĩ chắc là cũng nhiều á, cái thời cái nhất là cái thời mình đi học thì mình thấy, a, kỷ niệm 9X, 8X nó rất là nhiều ca sĩ thời đấy á. Ừm, ví dụ như hồi đó bọn ừm, bọn mình đi học, à và mình nhớ nhất là những cái bài hát của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc này, đấy, ừ.
Ừm. Ừm. Ừm. Ồ. Ồ, có nghĩa là bạn cũng là Ừm. Ừm. À, Ưng Hoàng Phúc. Ưng Hoàng Phúc cũng là một ca sĩ mình yêu thích hồi xưa á, thì mình cũng là thuộc thế hệ là đầu 9X, cuối tám X á. Cho nên là mình cũng có Ưng Hoàng Phúc, Lý Hải, <chuckles> rồi
Ừm, bởi vì là mình Ừm, ừm, à, vậy à? Ừm, mình cũng vậy đó, khoảng khoảng đấy, cho nên là những cái ca sĩ thời đấy nó gắn liền với cái cái tuổi đi học á, cho nên là mình rất là nhớ. Và mình còn nhớ rất là rõ, cái hồi bọn mình đi học mà cứ có cái bài hát nào ấy của Ưng Hoàng Phúc, hoặc là cái đĩa nào thì, ừm, rất là săn và ừm, cho nhau.
Ừ, vậy ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, à, ngày à, đúng rồi, ngày xưa thì thế hệ của bọn mình là ngày xưa là nghe đĩa VCD, đúng hông? <laughs> Ờ. Ừ, mình nhớ mãi.
Ừm. Đúng rồi, nghe đĩa đấy, bạn nào có cái đĩa là mượn về ừm, là về mượn, ừm, ng nghe cho bằng được mà công nhận nghe hay nha, hồi đó nghe được cái đã luôn á. Bởi vì thực ra nó không có cái phương tiện nghe nhiều như bây giờ á. Chỉ có một số bạn có cái, a, cái cái đầu để mở đĩa thôi và một số bạn có có loa thôi, thì, à, mở nó hiếm, chứ không phải là giờ bạn nào cũng có điện thoại, cho nên cái việc nghe nhạc mình nghĩ bây giờ nó cũng nh nhiều quá rồi. Ừm.
Ừ, ừ. Ừ, ừ. Ừ. <laughs> Ừ, hồi xưa thì, ờ ừ, ừ, ừ. Ừ, ừ, ừ, ừ. Ừ, ừ. Ừ, ừ. Ừm, ừm, cái cảm giác ngày xưa mà một bài nhạc, hay là một album mới ra đời và mình săn được cái đĩa đấy thì cái cảm giác đúng là rất là sướng, đúng hông? Ừm, thì có một cái ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, đúng rồi, mình còn nhớ rất nhiều bài của Ưng Hoàng Phúc hồi đó là bài ví dụ như mình nhớ đi học có cả bạn nam, bạn nữ, bọn mình cứ hay nghêu ngao bài hát "Mỗi Người Mỗi Nơi" này hoặc là <laughs>
À. Ừm. <laughs> Ừ, mình thì đặc biệt thích bài, à, "Tôi Đi Tìm Tôi" của Ưng Hoàng Phúc. <laughs> Và nó đã gắn liền
Ờ, "Tôi Đi Tìm Tôi" này, hoặc là bọn mình hay trêu nhau là "Hứa Thật Nhiều, Thất Hứa Cũng Thật Nhiều" nè, đấy, đấy những cái bài hát nó nó gắn liền với cái kỷ niệm đi học rất là nhiều.
<laughs> Tại "Tôi đi tìm tôi" là nó nó nó, ừ, nó "Tôi Đi Tìm Tôi" thì gắn một cái kỷ niệm không bao giờ quên ngày xưa mình là à, là ngày xưa mình tìm bài hát nó để mình tỏ tình với bạn gái ở trong cái quán karaoke. Ừ, mình mình nhớ mãi hát không được hay lắm, có nhiều đoạn, à, hát cao mình lên không nổi nên là nó không được suôn sẻ cho lắm, à, mỗi lần nghe bài đó ký ức lại ùa về, kiểu vậy.
Ừm. À, vậy à? Bạn có thể kể mình được không? Ừm. À, vậy à? Hay ha, lãng mạn đấy. Ừ. Ừm. À, à. Ừm. Ừm. À, vậy à? Ừ, ừ, nói chung là mình nghĩ hồi xưa cũng có nhiều bài hát.
Bạn bạn có một bài hát nào gắn liền hay là gì hông?